はい。 あ、はい。もちろんです。
はい。そうですねうん。
ちなみに、どんな事にこう、興味があられますか？
ああ、そうですね。まあ、割とこう、興味があることっていうのは、ま、いろいろあるんですけど、まあ、その中のまあ、一つ、あの、特に最近なんていうのかな、ほんとに意識っていうか気になってるのは、まあ、ほんとに世界平和、戦争のない世界っていうところですね。
はい。 ええ。 うーん、ほんっとにそこはね、なんか大事なところですけれども。ね、何かそれをこう、強く思うようなきっかけになったことってあるんですか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。まあ、やっぱりこう、なんていうのかな、戦争とかってどこか、あの、画面越しっていうか、なんかこう他人事みたいな、まあ、イメージとかもあったんですけど、でも、まあ、あの、自分自身のまあ、友達とかが、あの、まあ、ウクライナのまあ、キーフにいたりして、で、まあ、何て言うのかな、ほんとにこう、まあ、彼自身はこう、デジタルノマドでいろんなところにいてたんですけど、でも、まあ、ちょうど戦争が勃発する直前のタイミングで、まあ、国にあの、父親が亡くなった関係で戻ってしまって、でうん、それでまあ、包囲されて出れなくなって、で、まあ、あの、数年経った、まあ、最近ほんとに、あの、ここ最近なんですけど、ま、警察とかに拘束されて、ま、徴兵に連れて行かれてしまったとかっていうところがあったりして、まうん、それだけではないんですけど、やっぱりその、ま、戦争がなんかこう今でも、こう続いてるっていうのは、もうほんとにこう、人類のなんかこう、恥ずかしい部分だなっていう風に思うので、なんか、少なくとも、その、まあ、子供たち世代っていうか、次の世代とか、何かこう全く関係のない、あの、罪も何も責任もない、あの、子たちには、何かこう、同じような経験とか、何かそういったものをして欲しくないなって、あの、強く思ってますね。
はい。 ええ。 はい。うん。 はい。 ええ。 うーん。 ええ、うん。 ああ。 ええええ。 うん。 ええええ。 はい。 うん。 ああ、なるほど、もうほんとに同感ですね。でもね、なんかそのね、突然始まった戦争もいつ終わるか分からない、早く終わるかと思えばね、まだやってますし、うん、なかなかほんと戦争問題、国の問題、人種の問題っていうのは、ね、奥深いんですけれども、あの、ちなみにそういう活動を、やはりしてみたいと思った中で、何かこう、こう調べたりとか、興味があるようななんか、活動とかをちょっと見つけてみたりとかはされましたか？
はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、そうですね。なんか、あまりその、なんていうのかな、例えばこうデモンストレーションをしてるような、ま、活動とかは、ま、目にすることはあるんですけど、個人的にはそこまでなんか、あの、それに対しては、ま、賛同じゃないですけど、なんか、意味があるか、インパクトがあるかっていうと、まあ、そこまで結果も残せてないし、まあ、国連とかっていうのを見ても、まあ、機能してないし、何かこう、なかなか、その、まあ、どういう形で関わっていくのが、まあ、実際にほんとに結果に結びつくのかなっていうのは、何か正直難しいなって感じてるところはありますね。
はい。 ええええ。 はい。 うん。 はい。 ええええ。 はい。 そうですね。なんかいろんな所が活動して、確かにデモもたくさん見ますけれども、ね、なんかそれに対してほんとにこう、ね、効果が上がるのは難しいと思うんですが、やはりね、声を上げるという事自体が、あ、まず第一歩かなと思ってやってらっしゃるね、方が多いのかなと思うんですけれども、あのはい、周りで何かそういう活動をされているお友達とか知り合いとかはいらっしゃいますか？
はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 ああ、そうですね。ま、そういった形でこう、ま、デモンストレーションとかに、こう参加したりとか、ま、そういった、ま、人たちはま、ま、いると思うんですけど、ま、でも、うーん、なんか、その、なんて言うのかな、あまり自分自身がその、ま、例えばあの、ロシアとかウクライナにしても、まあ、両方に知り合いもいるし、まあ、イスラエル、パレスチナにしても両方友達いるし、なんかこう、なんか自分自身、ま、立場を表明するとか、何かこう、どちらかの、まあ、味方につくとか、なんかそういうのって、何か、ああんまり好きじゃないっていうか、どちらかっていうと、まあ、それ自体なくなって欲しいなとか、あの、思ったりするので、うん、そうですね。うん。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 うん。 ええええ。そうですね、うん。 なんかお話も先ほどね、伺ってて、まあ確かに今現在の戦争を無くすとか、ね、なんかそこを解決するっていうのは、ほんとにもう、この始まってしまってることをね、個人レベルでっていうのは難しいと思うんですが、例えば先程、将来的に子供達の世界で、そうゆう事がないようにっておっしゃったんですが、例えば今現在の解決というよりは、その子供達への意識づけだったりとか、なんかそうゆう所で子供達に接する事がいいのか、それとも何かこう、大人の今やっている事に対して、こうアプローチしていくのがいいのか、どちらの方が向いてると思われますか？
はい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 う。 ああ。 うん。 そうですね。まあ、その両方が必要なのかなっていう風に思うのと、後は、まあ、話してる過程で、まあ、思ったのは、まあ、間違いなく、まあ、これからはあの、AI っていうのが、まあ、世界にインパクトをあの、与えて、まあ、すごく世界を動かすと思うので、まあ、あの、そこが、まあ、すごく重要なるんじゃないかなっていう風には思いますね。
はい。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。なのね、今 AI がそこを動かすとおっしゃいましたが、具体的にどんなこう、絵が、うん、こう、見れますか？
はい。 ああ、そうですね。まあ、ほんとにそれは、なんかこう、インターネットっていう技術とか、まあ、あの、核とか、まあ、そういった技術と同じで、まあ、ほんとに諸刃のつにゅに、にで、まあ、すごい、あの、インパクトはあるけど、こう、両方にこう、ばる可能性があるので、まあ、んうん、それをなんかこう上手く、あの、まあ、私的ななんかこう、なんていうのかな、既得利権とか、なんかこう、つまらない金儲けとか、そういうのに使じゃなくて、まあ、人類の平和利用っていうところを、なんかこう、まあ、何て言うのかな、共通認識として持つっていうのは、すごく重要なんじゃないかなっていう風に思ってますね。
はい。 うん。 ええ。 はい。 ええ、ええ。 はい。 ええええ。 はい。 うん、うん。 はい。 あ、なるほど、ね。なんか例えば、日本はやはり広島の原爆でね、それを二度と起こさないという活動さくたくさんされてる方の中で、やはりこう、あの、もちろん、ね、世界に対して発信してる人とか、ほんとに、あの、被害者、被爆者の方は次の世代にと言って子供達に話を聞かせる。む逆に子供達は、そのね、ひあの、原爆記念館の辺りで来た外国人達にこう、案内して回るなどの、なんか活動をしてますし、後は、あの、なんか例えば、在日の方がやっぱり韓国人のこう、あの、不当な かいだったりとか、後、自分達の立場を上げたいという事で、自分はこいを発していなくても、そういう発してる方の、なんかこう、講演だったりとか書物だったりとかを、こう Facebook とかで紹介しているっていう方がいるだりとかしますけれども、何かそういう形でご自分が、なんか簡単に出来そうな、なんかきっかけとか、なんか SNS みたいのとか、あの、あるでしょうかね？
はい。 うん、うん。 はい。 うん。 ああ。 うん。 はい。 うん、うん。 ああ。 はい。 うんうん。 なるほど。 うんうんうん、そうですね。まあ、自分はどちらかっていうと、そうですね。まあ SNS での、まあ、配信とか、そういったところは、まあ、すぐにでもできるようなことであるっていうのあとはやっぱりこう、まあ、どうしても、その AI っていうものが、まあ、あの、インパクトが強いっていうところは、もうそこは結構こう、明確に、なんかこう、あ、実感として感じてるところがあるので、まあ、そこら辺をなんかこう、上手く結びつけられたらいいなとかっていう風には、何かこう、お聞きして思いましたね。
はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 うんうん。 はい。なんか後、今 AI と伺って、例えば、その、あの、よくね、最近その童話なものが、すごく大人に響いたりとか、後はもちろん子供にとって、こう、童話という形で、あの、色々こう、出してるパターンがあるんですが、そうゆうのを AI に作ってもらうっていうのもいいのかなって、今ちょっとなんか AI の案を伺って思いましたが、そこら辺はいかがでしょう？
はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うん。 なるほど。そうですね。まあ、そういった形の、まあ、物語とか、まあ、色んな形で、なんかこう、まあ、ほんとに、まあ、ある一種の、まあ、意識付けとか、なんかこう、考え方っていうのをまあ、あの、まあ、広めるっていうのは、まあ、すごくいいんじゃないかなっていうところと、まあ、あとそれに、こう、関連付けて、まあ、自分自身が、あの、また別なところで興味があるのが、まあ、瞑想とかだったりするので、まあ、そすと、まあ、そこの AI と、まあ、その配信と、まあ、瞑想とか、そういう、まあ、ほんとに、あの、まあ、AI にインプットする側の、なんかその、ま、心っていうところを何かこう、育てれるような、変えれるような、こう、うーん、まあ、平和になるようなところっていうところが、何かこう、何となく漠然とですけど、こう、お話ししてく中で、まあ、結構こう、重要になりそうかな、何かお興味深そうかなっていう感じはしますね。
はい。 ええええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええええ。 うん、確かにそうですね。瞑想とかでよくね、瞑想の音楽と共に、人の声とかがね、こう、affirmation みたいな形で流れてきた時に、そのね、世界平和を促すような、あのね、あの、言葉だったりとか、やはり の平和、人類仲良く、人と仲良くね、なんかそうゆうのも今伺ってていいのかなと思いました。
はい。 うんうん。 ああああ、そうですね。まあ、あとはその、まあ、何かこう、それぞれが、まあ、こういったアウトプットがいいっていうのな、明確なインプットがあれば、後はそこは何かこう、ほんとに、AI が解決してくれるんじゃないかなっていう風に、まあ、思うんですけど、まあ、そうですね。自分自身にもこう、いろいろと、あの、配信したりとか、何かこう、ほんとに身近なところからできるような、あの、活動があるなっていう風に、まあ、お聞きして思ったので、何かもう少し、あの、手短なところから、何かこう、できることをこれから考えていきたいっていう風に、すごく思いました。今日ははい、ほんとにアドバイスありがとうございました。
はい。 ええええ。 はい。 はい。 ね、はい。 へ、こちらこそ、AI を活用して、良い活動ができますように祈っております。